Anladım, anladım. Evet, evet, bu çok anlaşılabilir. Çok doğal, çok insani bir şey. Eee, peki, mesela bu konuda Türkiye'deki mesela bu iş eee, iş hayatında Türkiye'deki, eee, iletişim şekliyle, işte, mesela bazı ş bazı yerlerde gece 20.00-21.00-22.00, işte, ne 00.00, fark etmez, mesela patron arar. Eee, ya, işte, "Aklıma bir şey geldi, işte, şu konuyu yarın ne yapsak?" falan diye. Mesela Türkiye'deki bu, eee, rahat bir şekilde sınır tanımayan, eee, iş arkadaşlarını ya da, işte, müdürlerin, patronların neyse, eee, çalışanlarla bu şekilde iletişime geçmeleri hakkında mesela ne düşünüyorsun?
Hı hı. Evet. <giggles> Doğru. Hı hı. Hı hı. Çok rahatsız edici. Yani bu çok, eee, sınırları çok aşıcı bir konu. Evet, benim de bu arada eski şirketimde böyle bir durum vardı. Eee, çok biraz böyle samimi bir şirketti. İşte, bi bir tane WhatsApp grubu vardı zaten herkesin içinde olduğu. Yani gecenin 02.00'ında gruba, işte, komik videolar falan atıyorlar. Çok rahatsız edici. Benim niye gecenin 02.00'ında telefonum ötüyor ki zaten bildirimleri kapatmıştım bir süre sonra, eee, ama tabii şey katkısı da oluyor, hani, acil bir şey yazabiliriz, bildirimleri açın. Eee, ben de o zaman mesai saatim dışında direkt kapatıyordum bildirimleri. Çünkü acil bir şeyse tamam, arayın, hadi çok acilse ama ya WhatsApp grubundan gece 02.00'da de, eee, ne kadar acil bir konu olabilir? Şirket yanmadığı sürece beni aramayın yani ki onda da beni çok ilgilendirmiyor açıkçası. Patronlar ilgilensin ya diyor sana. Hani, eee, o çok aşılıyor bence. Türkiye'de evet, böyle bir sorun var ve çalışıyorsa, hani, bir çalışanı istediği zaman arayabilir, ulaşabilir, mesaj atabilir gibi görüyor. Özellikle, eee, takım liderleri ya da patronlar ve saygı duymuyorlar bence. Tek nedeni de bu. Hı hı.
Hı hı. Hımm. İlginç. Evet. Hı hı. Hı. Evet. <chuckles> Anladım. <chuckles> Doğru. I hı. Anladım. Yani, bu birazcık da sence, eee, bizim kültürümüzle de alakalı olabilir mi? Yani insanların, işte, genelde özellikle senin bahsettiğin gibi biraz küçük şirketlerde, eee, küçük ölçekteki şirketlerde, işte, herkes bir şekilde aslında çok da bir ast üst ilişkisi olmuyor. Biraz böyle daha arkadaşça bir ortam ofis ortamı ve, eee, iş iş yönetimi oluyor, buradan da belki de biraz mesela cesaret alıyor olabilirler mi? "Ya, ne de olsa benim arkadaşım ya, ararım o saatte ne olacak ki? Üstüm olsa da altım olsa da fark etmez." diye etkisi olabilir mi sence?
Evet. Doğru. Hı hı. Kesinlikle. Elbette.